हाँ जी, म हाँ जी, मैं आपको बताऊँ तो मैं शु बचपन से ही आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं बचपन में ही बोर्डिंग स्कूल में चला गया था। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, पढ़ाई का बिल्कुल ही एक अलग तरीका अपनाया जाता था। उसमें हम ऐसा करते थे, कि हम 5 लोगों का एक ग्रुप बना लेते थे, जिसमें ऐसा होता था उ कि हम पाँचों 1-1 टॉपिक को पढ़ लेते थे और जैसे ही हमारों के पाँचों के सबके टॉपिक पढ़ लिए तो हम एक उ दूसरे को वो है अपने टॉपिक समझा देते थे, जो-जो हमने पढ़ा। मैं कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। हाँ जी। मतलब एक तरह से आप ग्रुप में बैठ के शुरू से पढ़ते आए हुए हो, कि काफ़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है मुझे भी ग्रुप में पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे आपकी स्मरण शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, याददाश्त बढ़ती है, चीज़ें हम जल्दी-जल्दी सीख पाते हैं।
हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हाँ जी।
और हमें काफ़ी लंबे समय तक सारी चीज़ें याद भी रहती हैं।
हाँ जी।
और आपको क्या लगता है नोट्स आप लिखकर बनाना पसंद करते हो या पढ़ लो लेते हो तो वो वो काफ़ी हो जाता है आपके लिए?
हाँ जी, मैं आपको बताऊँ तो मैंने शुरू तो सिर्फ पढ़ने से शुरू किया था कि मैं नोट्स नहीं बनाता था अपने आप। लेकिन फिर मुझे वे थोड़े टाइम में अपनी चीज़ें भूलने लग गया था, तो फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि अगर मैं अपने नोट्स लिखकर बनाऊँ, तो फिर मुझे ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका मैं कहूँगा उसने मुझे बताया और उसके बाद से मेरे आज तक हमेशा अंक भी ज़्यादा आए और वह चीज़ मेरे दिमाग में भी ज़्यादा दिनों तक रखी गई। और मेरी इससे लिखने की भी तरकीब अच्छी होती गई और मैं एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख पाता था क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी लिखने की। आप कैसा पसंद करते हैं उस चीज़ को?
जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ जी, हाँ जी। अ, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। लिखकर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं और इससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो जब हमें कभी रिविज़न करना होता है, तो हम जल्दी-जल्दी में वो देख सकते हैं नोट्स। तो वो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहता है इस इसका हमें।
हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी।